जी, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उ छोटी-मोटी परिस्थितियाँ तो देखिए अक्सर ऐसी हो जाती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी परिस्थिति जहाँ पर मतलब मैं कहूँगा, उसका प्रभाव भी काफ़ी समय तक रहा और कहीं न कहीं उस दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा तनाव का भी सामना करना पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हुआ क्या था कि देखिए मेरे जो ताऊ जी हैं, उनकी जो सरकारी नौकरी है, तो वो कहीं न कहीं ये चाहते थे कि मैं मैं भी एक सरकारी नौकरी का प्रयास करूँ और कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम निकलते हैं, ख़ास करके जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के अक्सर एग्ज़ाम निकलते रहते हैं। तो इनमें कहीं न कहीं जो है मैं फ़ॉर्म भरूँ और कहीं न कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो काफ़ी अच्छी बात होगी उनके लिए। तो देखिए उन्होंने मुझे एक बार फ़ोन करा और उन्होंने मुझे बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक भर्ती निकली हुई है। तो तुम्हें उसके लिए एप्लाई करना चाहिए तुम एलिजिबल भी हो उसके लिए और तुम कहीं न कहीं उसके लिए मतलब तुम्हारे अंदर क्षमता भी है तुम कर सकते हो। तो देखिए मेरे मन में तो शुरू से ही मैं आपको बताऊँ ये रहा है कि मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नौकरी मुझे पसंद नहीं है और कहीं न कहीं मेरा रुझान हमेशा ही हमेशा से ही व्यवसाय की तरफ रहा है। तो अब देखिए उस समय मैं जब मेरे मन में तो आई थी कि कहीं न कहीं मैं अपने ताऊ जी को मना कर दूँ, लेकिन एक होता है ना कि बड़े की रिस्पेक्ट करना और कहीं न कहीं उनकी बात ना काटने का जो विचार था, उस विचार ने जो है मुझे इस चीज़ को कहने से रोक लिया और कहीं न कहीं मैं उस दौरान अपने ताऊ जी से मना नहीं कर पाया कि मैं वो फ़ॉर्म नहीं भरने का मेरी रुचि उधर नहीं है और मैंने फॉर्म वो देखिए उनके कहने के अनुसार वो जो फ़ॉर्म निकला था गवर्नमेंट जॉब का उसे भर दिया।
हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा। जी, जी। ज़रूर। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हम्म। हुँ, हुँ। समझ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ।
तो मैं कहूँगा कि वो सबसे पहली ऐसी परिस्थिति थी मुझे जो लगी वास्तव में, आज भी लगती है कि अगर मैं तुरंत ही मना कर देता, तो कहीं न कहीं जो 2-3 महीने के जो काफ़ी ज़्यादा तनाव मैंने उस दौरान महसूस करा था, जो झूठी अपेक्षाएँ मेरे ताऊ जी ने मुझसे जोड़ ली थी। तो शायद वो नहीं होती और कहीं न कहीं एक बेहतर परिस्थिति हो सकती थी अगर मैं उ उस दौरान उन्हें मना करता तो।
अच्छा चलिए ये तो हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। उ जी।